A gente conve conversou por vídeo. Porque, assim, tá existiam vários <laughs> o irmão dele, a minha irmã, todo mundo cada um fazendo uma pressão de um lado, todo mundo combinou, né: "Gente, pressiona, fala para eles, fala que vocês querem vir, fala que" Porque a gente tem um sobrinho que está prestes a nascer, uma sobrinha, na verdade, né, que é filhinha do do meu co
Entendi. Entendi. Entendi. O resto da família também queria, né. Entendi.
É, é claro que a gente queria, é claro, nossa, é uma casa super gostosa do meu cunhado, eh, a gente vai ver a a filhinha, a nossa sobrinha nascer, nós temos 2 enteados que a gente gosta muito. É claro que a gente queria estar lá, é claro. Mas, assim e a gente está pensando, e também eu acho que foi o que pegou, porque a gente falou assim: "Olha, eh, nós estamos voltando para o Brasil, e a gente está pensando em aproveitar um pouco mais Nova Iorque". Porque a gente tinha cachorros antes, o meu cachorro faleceu, mas a gente ficava muito bloqueado para viajar, para ficar: "Olha, passar uma semana em tal lugar, tal", né, e cachorro fica é, o cachorro ficava triste em creche, essas coisas, a gente acabava não ficando muito tempo fora. Só que agora, o meu marido vai ter 2 semanas livres, tendo a semana do Natal, eh, na verdade 10 dias. E eu também trabalho como freelancer só, não consigo me adaptar muito bem. E a gente falou: "Poxa, vamos viajar, vamos esquiar, vamos" Eh, a gente tem oportunidade de fazer viagens mais baratas, viagens, sabe, aproveitar, legais É, e falando enquanto a gente não volta, que depois, para gente ir esquiar, ir num resort, vai ser inviável para gente quando a gente voltar, né. Só que Exato.
Entendi. Hum. Sim, aproveitar, né. É, entendi. Legais, entendi, aproveitar esse período, né. Entendi, aproveitar que está aí, né, perto e fazer esses passeios, entendi. Mas vocês comentaram isso com ela, assim, de que
Olha
Eh, só pra entender É, tipo, a gente não vai porque a gente avaliou que vai voltar em maio, então, por uma questão financeira e tal. De repente, a forma como falou, será que ela ficou magoada, sei lá, assim, tipo, se sentiu
Pode pode perguntar.